जी, हम जब याद करते हैं पुराने दिन और सोचते हैं कि एक समय वो भी हुआ करता था बचपन का, जब कभी भी किसी भी पेड़ चढ़ जाते थे, कहीं से भी कोई आम तोड़ लेते थे, 4 दोस्त मिलके तालाब में कूद जाते थे। तो ये अ, सारी जो चीज़ें हैं, जब भी हम सोचते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बचपन के जो दिन थे, वो बहुत हसीन थे। इतने प्यारे दिन थे कि आज भी अगर आप उनके बारे में सोचते हैं, तो बहुत हँसी आती है। तो उस संदर्भ में आपके बचपन के दिन कैसे थे? क्या आपके पास भी ऐसे किस्से हैं जिससे आपको आज भी हँसी आती है?
जी। हुँ, हुँ। जी हाँ, ज़रूर। देखिए बचपन तो होता ही है, मतलब उस समय हम बिना किसी तनाव के ना, अपना पूरा जो है अ अ, हम, हम मस्ती-मज़ाक में समय बिताते हैं। कहीं न कहीं, उस समय ना पढ़ाई का भी इतना तनाव नहीं होता जितना आज के जीवन में है। तो देखिए मैं क्या मतलब मैं अगर आपको अपना अनुभव साझा करूँ ना, तो मेरा जो बचपन था कहीं न कहीं अ, इतना ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि हमारे भाई-बहन, हमारे आस-पड़ोस के जो बच्चे हुआ करते थे, हम सब साथ में मिलकर ना कोई भी गेम खेलते थे। जैसे कि हमारे ज़माने में देखिए पकड़म-पकड़ाई हो गई, बर्फ़-पानी हो गया, ये सारे गेम्स आजकल के लोग खेलते ही नहीं हैं। मेरे ज़माने में ना हम ये बड़ा खेलते थे, और इसमें देखिए बड़ा मज़ा आता था, इतना तेज़ भागना, दौड़ना, शारीरिक गतिविधि हो जाती थी एक तरह से।
हुँ, हुँ। अरे वाह! हाँ, हाँ। जी। जी। वाह, वाह! जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अ, बचपन के दिन आपके भी बड़े सुनहरे रहे हैं, बहुत प्यारे रहे हैं, आपने भी बहुत मज़े किए हैं। वैसे एक बात पे मैंने गौर की कि आप अभी बता रहे थे कि आजकल के बच्चे ये सब नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे इन सब चीज़ों का आनंद क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं बचपन का एक सुनहरा पल होता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से आज के बच्चे इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं ले पा रहे हैं?
हाँ। जी। हाँ। देखिए, मुझे तो सबसे बड़ा कारण हो अ, डिजिटलाइज़ेशन लगता है। मतलब कि लोग ना इतना ज़्यादा तकनीक और अ, मतलब इसमें सारी चीज़ों में अ, जा चुके हैं, रम चुके हैं कि कहीं न कहीं उन्हें ना मौका ही नहीं मिलता है उससे बाहर आने का। आजकल आप छोटे-छोटे बच्चों को देखोगे, तो वो रील्स देखे जाते हैं। कहीं न कहीं उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनको होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है या खेलने जाना है, कुछ याद नहीं रहता। पर हमारे समय में मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो हम भले ही देखिए इंडोर-गेम्स ही खेलते थे पर खेलते ज़रूर थे, एक साथ संवाद करते थे। और देखिए, कहीं न कहीं लूडो इतना ज़्यादा प्रचलन में था हमारे वक़्त, कैरम-बोर्ड हुआ करता था, और एक जो था वो था बैडमिंटन। वो तो रोज़ शाम को खेलना अ, मतलब अनिवार्य था हमारा, हम उसके बिना काम नहीं चलता था। साथ ही हम साइक्लिंग बड़ा करते थे और उस वज उसी की वजह से हम कभी गिरते थे, कभी उठते थे, और उसी में हँसी-मज़ाक, इतना सारा मज़ा आता था ना। कहीं न कहीं देखिए जब भी हम कोई गेम हार जाते थे ना, तो जब चिढ़ाया जाता था, तो उस समय देखिए बड़ा रोती थी मैं। पर अभी जब मैं याद करती हूँ उन पलों को ना, तो मतलब इतना ज़्यादा हँसी आती है कि मैं क्या करती थी, इतनी छोटी-सी बात के लिए रोती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा अ, याद आती हैं।
जी। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, ये तो आपने बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों को बताया। काफ़ी आनंद आया अ, काफ़ी अच्छा लगता है सुनके कि आपका बचपन इतने अच्छे अ, से गुज़रा है। वैसे आपने एक चीज़ के बारे में अभी बता रहे थे आप कि डिजिटलाइज़ेशन, ये इस चीज़ की वजह से बच्चे जो हैं आज के इन सब चीज़ों में का आनंद उतना नहीं ले पाते। तो वैसे जब आप छोटे थे तो आप किस प्रकार की अ, मस्ती करते थे? क्या आप न सिर्फ़ बदमाशी करते थे या आप मासूमियत वाली बदमाशी करते थे या आप बस खिलखिलापन करते थे कि आप बस अपने जीवन में मगन हैं? कोई ऐसा कोई क़िस्सा है जहाँ पे आपने बहुत शरारत किया हो या बहुत कुछ मदद किए हो?
हाँ, हाँ। जी। उहुँ। हाँ। जी हाँ, देखिए मेरा तो हर दिन ऐसे ही शुरू होता था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। अ, ऐसा होता है एक देखिए मैंने क्या किया था कि मैंने तो जैसे म मेरी एक जो है सिस्टर है तो वो उस वो उसने मेरे को मार दिया था घर पे। अब मेरा मैंने स्कूल में जाके बताया कि मुझे तो मारा गया है। तो कहीं न कहीं मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो हम उसको रास्ते में चलके मारेंगे। अब हमने अ, हम गए छुट्टी के समय 3 बज रहा था उस वक़्त छुट्टी हुई थी हमारे स्कूल की। अब दोनों, मेरे दोनों दोस्तों ने मेरी दोनों बह मेरी बहन का हाथ पकड़ा और फ़िर मैं उसको पीठ पे मुक्के पे मुक्का मार के भाग आई घर। अब घर आके देखिए मैं डर गई कि कहीं मम्मी से ना शिकायत कर दे। फ़िर वो रोते-रोते घर आई उसके बाद मुझे इतनी डाँट पड़ी थी ना, कहीं न कहीं अ, लोग कहने लगे अरे तुम गुंडी हो गई हो, तुम ये करा रही हो। तो वो सारे जो शब्द सुनने को मिले उस समय तो मेरे लिए देखिए काफ़ी भयवा भयावह थे पर आज जब सोचती हूँ ना कहीं न कहीं देखिए घर वाले भी ना, आज वो सोच के ना अ, हँसते ही रहते हैं। उस वक़्त की जो डाँट होती है ना उस वक़्त का जो अ, सुधार करने का जो कह सकते हैं कि आप हमें निर्देशन दिया जाता है डाँट के द्वारा, वो आज बड़ा याद करके मज़ा आता है। वो कोई भी हो दादी-दादा कुछ भी लोग बोलते थे ना, आज जब याद करते हैं ना तो काफ़ी एक इमोशनल हो जाते हैं हम।
हुँ। अरे बाप रे! <chuckles> जी। वाह! जी। वाह, वाह! आपने तो कितने अच्छे से बताया और ये सही बात भी है कि अ, आज के अगर आप पुराने क़िस्से याद करेंगे तो आपको हँसी ही आएगी लेकिन उस समय वो क़िस्से बड़े गंभीर लगते थे। एकदम ऐसा लगता था कि अब तो आपने बहुत कुछ बड़ा काँड कर दिया है। अ, अब ये जब हरकतें आपके साथ भी हुई थी तो क्या उस समय आपको डर लगता था कि घर पे आके आपको बहुत डाँट पड़ने वाली है या आप किसी प्रकार से उम, समझा-बुझा लेते थे अपने बातों में घरवालों को मना लेते थे? आपका क्या परिस्थिति रहता था?
हाँ। जी। तो देखिए मैं तो डरती तो थी बहुत डरती थी। और देखिए मैं अगर आपको बताऊँ ना तो बचपन में ना क्या था कि हमारे घर टीवी नहीं हुआ करती थी। अब हम अ, कार्टून्स कहाँ से देखें? तो हम ना एक हमारे पड़ोसी के यहाँ जाते थे और वहाँ पे बैठ के ना अ, देखा करते थे शाम के समय कार्टून। तो चलिए देखिए शाम के समय देखते थे तो वो तो ठीक था। अब देखिए हमें होमवर्क भी मिलता था स्कूल से वो हमारा पूरा नहीं होता था। उसका ड डर अलग कभी-कभी तो मैं भूल भी जाती थी कि होमवर्क भी करना है, स्कूल में जाके पता चलता था। तो जब ऐसे-ऐसे होता रहा ना तब स्कूल से जब शिकायतें आने लगी कि होमवर्क नहीं करती ये नहीं करती तो कहीं न कहीं तब वहाँ मेरा जाना ही कम हो गया। अब देखिए क्या होता था ना कि, एक बार क्या हुआ था सँडे के दिन मैं पूरा दिन से लेके मैं अगर आपको बताऊँ रात के 9 बजे तक मैंने अ, सिर्फ़ वहाँ पे टीवी देखी उनके घर जाकर के दूसरे के घर। तो उस वक़्त मुझे बड़ी डाँट पड़ी थी मेरे दादा जी से। वो तो देखिए मुझे अ, मतलब <chuckles> 1 थप्पड़ भी लगाने ही वाले थे पर हाँ, मैं बच गई उस वक़्त सौभाग्य से। <chuckles> पर हाँ, आज जब याद करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि, हाँ वो सारी जो चीज़ें हैं ना कहीं न कहीं देखिए अ, हमें बहुत बड़ा अच्छा लगता है अ, सोचकर, देखकर।
अच्छा। जी। अरे बाप रे! अरे बाप रे! हुँ, हुँ। सुने जी।
अ, हाँ जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। आप जिस प्रकार से अपने क़िस्से बता रहे हैं, ये क़िस्से सुनके ऐसा लगता है कि आपके अ, बचपन के अनुभव काफ़ी मज़ेदार रहे हैं। आपने भी बहुत शरारतें की हैं और आपने बहुत बदमाशियाँ कर रखी है। और जैसे आप अभी बता रहे थे कि बदमाशियों के बाद आपको डाँट भी पड़ती थी, तो ये वाली जो डाँट आपको पड़ती थी, ये वाली डाँट से क्या आपने अ, किसी चीज़ को करना बंद कर दिया मतलब किसी प्रकार का डर आपके अंदर आया या आपकी कोई आदत बदली डाँट पड़ने की वज़ह से या फ़िर किसी चीज़ पर आपका नया नज़रिया बनके निकला कुछ ऐसा बदलाव आता था?
हाँ जी। अ, हाँ। देखिए बदलाव नहीं आता था उस वक़्त, नहीं आता था मैं कहूँगी। और मुझे लगता है कि आज भी उतना नहीं आता है। जब भी डाँट पड़ती है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं तो चीज़ों को बड़े ही पॉज़िटिवली या फ़िर ऐसे मज़े-मज़े में ले जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो मैं ना देखिए शरारतें भी उसी हद तक करती हूँ जहाँ तक कि मुझे सिर्फ़ डाँट पड़े। मार तक बात ना पहुँचे। तो कहीं न कहीं ये मैं बचपन से इसमें बड़ी समझदार थी। पर हाँ, एक कभी-कभी हो जाता है ना, कि खेलते समय वक़्त का पता नहीं चलता। या फ़िर हम खेलने में इतना रम जाते थे ना कि म हमें याद ही नहीं रहता था घर भी जाना है या फ़िर घर में डाँट सुननी है। तो वो एक चीज़ होती थी। और जब गिरके आते थे ना मतलब कहीं चोट लग गई, घुटने छिल गए। और घर आके और मम्मी ऊपर से चपेट लगाती थी कि और खेलो बाहर और और करो ये। तो वो चीज़ें जब याद करती हूँ ना, तो काफ़ी मज़ा आता है। और एक जो चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी जो कि मेरी र सबसे ख़ास याद है ना बचपन की, ये है कि हमारे घर के पास देखिए एक मंदिर हुआ करता था। ठीक है? तो अब उस मंदिर में अ, रोज़ शाम को आरती हुआ हुआ करती थी। अब भोग लगाना होता था तो रोज़ हम कुछ न कुछ प्रसाद बनाके ले जाते थे। कभी हलवा, कभी गाजर का हलवा या कुछ, तो हर कोई ना ऐसे बच्चे लेके आते थे अपने घर से। तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे याद करके आज भी।
हुँ, हुँ। जी। <chuckles> अरे बाप रे! <chuckles> अच्छा। बिल्कुल। जी, ये तो आपने सही बताया कि ये सब क़िस्से आप अगर याद करेंगे तो आपको ज़ ज़ाहिर-सी बात है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। परंतु ये सारे जो क़िस्से होते हैं जीवन में तो उस समय ये वाले क़िस्से हमें बहुत बड़े लगते हैं। उस समय हमें लगता है कि छोटी से छोटी ग़लती भी आप उस पे बहुत डरने लगते हैं। तो जब आप अपने बचपन के बारे में सोचते हैं ऐसी बातों का जिससे आपको बहुत हँसी आए, बहुत मज़ा आए, इनमें से क्या आप सारी बातें अपने घर पे बताते थे? आपकी हर बदमाशी, आपके हर शैतानी की खबरें क्या आपके घर तक पहुँच जाती थी? या आपको कभी उतना जीवन में डाँट पड़ा ही नहीं है अपने बाल अवस्था में?
हाँ। जी। हुँ। जी देखिए, डाँट तो मुझे बड़ी पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जब डाँट पड़ती है तो वो सुधर जाता है कहीं न कहीं। पर मेरा पता नहीं क्या सीन है कि मैं सुधरती नहीं हूँ। पर आज जैसे मैंने कहा ना कि मैं बदमाशी भी बड़ी समझदारी से करती हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर बचना चाहिए वहाँ मैं बच जाती हूँ। और देखिए बचपन जो मतलब मैं अगर आपको बताऊँ मेरे ज़माने का जो बचपन था ना, वहाँ पर ना ऐसे-ऐसे उपकरण देखिए वहाँ पर स्मार्टफ़ोन और ऐंड्रॉइड ये कुछ नहीं होता था। तो हमारे पास ले देके क्या बचा, बच्चों के साथ खेल लो या फिर रेडियो हु हुआ करता था। तो मैं मेरे दादा जी का रेडियो ठीक करने में लग जाती थी। और देखिए हमारे सा हमारे घर में ना वो इंटर वो इन्वर्टर नहीं हुआ करता था उस समय। तो लाइट जब जाती थी ना तो मच्छर बड़े लगते थे। तो एक हम पंखा चलाया जाता था उसको हम लोग बेना कहते हैं हमारे भाषा में। तो बेना ले लेती थी मैं फ जैसे आपने देखा मतलब राजा महाराजाओं के यहाँ पर अ, सिर ढुलाया जाता है। तो वो बेना में चलाती थी अपने बाबा को। बड़ा मज़ा आता था और देखिए बटरिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी मैं अ, सोत बाबा मेरे जो है मतलब मेरे जो दादा जी थे, हम उन्हें बाबा कहते थे। तो वो अ, जब भी सोए रहते थे ना तो मैं उनको बड़ा बटर लगाती थी कि ये ऐसी चीज़ है, ये इतने की मिलती है और ये चिप्स इतने का मिलता है। और कहीं न कहीं मैं उनकी सेवा भी करती रहती थी, मैं उनको पंखा ढुलाना या उनका पैर दबाना, सर दबाना। तो कहीं न कहीं जब वो मान जाते थे ना किसी चीज़ के लिए तो मैं पंखा ढुलाना बंद कर देती थी, तो वो खूब ठहाका लगाकर हँसते थे कि, "अरे उसका काम हो गया अब ये गई।" और वो उनका जो रेडियो था ना वो मैंने इतना ठीक किया है ना और उस पे देखिए एक गाना भी आया करता था। अ, एक गाना था अ, बहुत पुराना गाना है ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने का। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। अ, ये गाना जो था वो उन बड़ा सुनते थे और रोज़ रेडियो पे आता था। तो वो उसके लिए उन्होंने मुझे बड़ा रेडियो सही करवाया अपना।
हाँ, जी। जी। ओह! जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, जी। ओह! जी, जी। वाह वाह! कहीं न कहीं ये सब बातें सुनके इतना अ, सुंदर प्रतीत होता है, आपके किस्से सुनके इतना अच्छा लगता है कि आपने अपने बचपन में इत्ते सारे अनुभव किए, इतने प्यारे-प्यारे अनुभव किए, जहाँ से कहीं न कहीं से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और अपने जीवन में अपने साथ इन सब चीज़ों को रखा भी होगा। चलिए आपका अ, पहले बात तो बहुत-बहुत धन्यवाद ये सारी चीज़ें हमें साझा करने के लिए और हमें बताने के लिए। अभी के लिए आपसे विदाई लेते हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। जी। जी, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा अपनी बातों को साझा करके आपके साथ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए।